Ừm, chắc là những lúc mà người ta Người ta đang thể hiện là người ta đang, kiểu, rất là hạnh phúc, rất là vui vẻ, rất là tuyệt vời với cuộc đời của người ta.
Ừm. Ừm. Kiểu như là, người ta đang chia sẻ, người ta rang khoe một cái gì đó, mà bạn nghĩ bạn nghĩ là họ đang phông bạt, đúng hông? <laughs> À, à, ô kê. Ô kê.
Ừ, đúng rồi. Hông, hông, mình hông nghĩ họ đang phông bạt, mình nghĩ họ đang có thiệt luôn, họ đang thiệt những cái đó mà họ s họ họ chia sẻ ra.
Ừm.
Cái, a, m à, là cái mà mình thiếu, đúng rồi, chia sẻ cái mà mình thiếu nha, chứ còn họ chia sẻ mấy cái mà mình thấy, ưm, ưm, cũng có rồi á, cái mình cũng lướt qua.
À. Ừm.